बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे जहाँ तक लगता है ना, पहले के ज़माने में भी क्या हुआ करता था, जो फ़िल्मों में जो गाने आया करते थे, वो उस फ़िल्म के, उस कहानी के हिसाब से आया करते थे। लेकिन अभी समय के साथ में क्या हो जा रहा है कि जैसे आइटम सॉन्ग का ज़माना आ रहा है, तो उसमें कई बार मुझे लगता है कि बहुत ही अनावश्यक गाने भी कई बार डाल दिया जा रहा है। इसमें आपको क्या लगता है? जी।
जी। जी। जी। जी। जी, कौन से गाने डाल दिए जाते हैं?
आइटम सॉन्ग्स जो डाल दिए जाते हैं, जी।
जी, जी, जी, जी, बिल्कुल, देखिए, आइटम सॉन्ग्स की मजबूरी है। अब फ़िल्म जो है, अब तो एक बहुत मेरा ख़याल है कि कोई 10 साल तो गुज़र गए कि जब से आइटम सॉन्ग आना शुरू हुए। मेरा ख़याल है कि छैंया-छैंया जो था, उसमें जो अ, मलाइका शेरावत का जो, या मलाइका अरोड़ा का जो गाना था ना, उसमें वो आइटम सॉन्ग जो उन्होंने किया था, उसके बाद तो फिर आइटम सॉन्ग जो शुरू हुआ है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं लिया। अब तो कहते हैं कि फ़िल्म अगर ना भी चले, और उसके अंदर सिर्फ़ एक आइटम सॉन्ग हो, ऐसा ऐसा हो, जो मशहूर हो जाए, तो फिर फ़िल्म चल जाती है। आइटम सॉन्ग के ऊपर ही चल जाती है।
जी। जी। बिल्कुल, हाँ। जी। बिल्कुल, हाँ। जी। जी। जी, जी। जी। <chuckles> जी। हाँ। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे तो लगता है, कई ऐसी फिल्में हुई हैं, जिसमें ना पूरी फिल्म सिर्फ़ गानों के लिए चली है। क्योंकि फ़िल्म के रिलीज़ होने से पहले उसके गाने आ जाते हैं। जब गाने लोग को पसंद आ जाते हैं, तो बोलिएगा लोग अपने आप देखने चले जाते हैं। तो अ-आपने कोई मूवी ऐसी देखी है, जिसको सिर्फ़ आपने सिर्फ़ गानों के लिए देखा हो?
हाँ। जी, जी।